Gimana nih, kamu biasanya menyelesaikan konflik keluarga?
Eee, aku sih, gini sih, Kak. Aku kan pernah ya, ada konflik keluargaku gitu, kayak, eee, entah adik-adik aku yang, apa namanya, berantem karena hal-hal kecil, gitu, atau pernah nih, Kak, ada 1 momen. Jadi adikku kan kembar. Nah iya, adik aku tuh kembar. Nah, terus, umurnya tuh jauh lah sama aku, sekitar 10 tahun, lah. Nah, aku punya adik lagi nih, cowok, tapi beda 3 tahun doang sama aku. Nah, kan, aku sama adik aku yang cowok ini udah dewasa, ya. Maksudnya, adik aku yang cowok juga udah kerja, gitu kan. Adik aku yang paling bontot ini nih, yang ya biasalah ya, Kak, kalau anak SMP, SMA itu kan, eee, lagi masa-masanya sering memberontak, ya kan. Nah, jadi, kayak sering banget, eee, dibilang sama orang tua ini, dijawab itu, gitu. Atau dibilang, eee, dilarang untuk melakukan ini, malah dilakuin, itu kan udah pasti, ya. Terus, ada 1 momen, eee, mereka tuh, kan, sama-sama punya pacar. <chuckles>
Oke. Oh, kembar. Oh, iya, ya. Mhm. Mmm. <chuckles> <chuckles> Iya. Oh, SMP udah punya ini ya, temen deket.
Iya, waktu SMP ini nih, udah punya pacar, nih. Terus, eee, apa namanya, kayak, mereka tuh, sebenarnya dikasih peraturan sama mama aku, gitu, “Kalian boleh pacaran, tapi, eee, kalau misalkan pacaran boleh, tapi jangan sampai mengganggu proses belajar kalian,” katanya gitu, kan. Soalnya
Oke, udah di udah diwanti-wanti, yah.
iya, soalnya, eee, sering nih, Kak, kayak ketahuan tiba-tiba, eee, telfonan sampai tengah malam, gitu kan. Nah, terus ada juga momen di mana nah, yang paling parah ini nih, nih yang paling parah, mereka ketahuan boncengan bareng, gitu kan. Padahal, sama mama aku udah dikasih tahu, "Kalian boleh pacaran, tapi jangan sampai ketahuan berduaan." Soalnya, sekolah mereka itu, eee, ada peraturan untuk nggak boleh pacaran. Kalau misalkan ada pacaran, pasti dapat hukuman, gitu kan. Nah, ini mereka
Oke. Mhm. Mmm. Mmm. Waduh, iya, ya.
mereka berdua, eee, dua-duanya lagi, Kak. Jadi jadi kayak double date gitu. Lucu banget, nggak, sih?
<chuckles> <chuckles> Terus, mereka naik kendaraan apa, dong?
Mereka mereka double date naik kendaraan motor, gitu, berdua-dua, gitu. Lucu banget, nggak, sih? Jadi, eee, alasannya sih, katanya nonton.
Oh. Dan, udah di udah diiniin, udah di, apa, emang udah dibolehin sama orang tuanya buat naik kendaraan, gitu ya?
Kalau cowok mereka sih, katanya boleh, gitu. Cuma, eee, kalau orang tua aku kan nggak ngebolehin, kan. Maksudnya, eee, kalau bisa, minta dianterin sama orang tua atau gimana, gitu. Nah ini, nggak ada omongan apa-apa, tiba-tiba mereka pergilah berdua-dua itu ke mall, nonton, gitu kan. <chuckles> Nah, pas pulangnya, mungkin pas awal-awalnya aman ya, nggak ada yang tahu, gitu. Pas pulangnya, adik aku yang cowok ngeliat mereka.
<chuckles> Heeh heeh. Hmm. Oke.
Nah, terus, pas eee, mereka ketahuan lah tuh, dipanggil lah sama adik aku yang cowok ini. Kayak, “Dek, ama siapa itu?” Digituin, kan. Kayak, eee s langsung pada kabur dong, Kak. Bukannya pada entah, mungkin maksud adik aku yang cowok itu, mungkin sapa kek, atau gimana, gitu ya. Kabur dia, dia berdua itu pada kabur. Berempat lah ya, jadinya, kabur berempat. Terus pas sampe rumah, mereka juga sampe rumah, adik aku bilanglah sama mama aku, gitu.
<chuckles> Iya. Mhm. Iya. Oke.
Terus mama aku tahu kan, akhirnya. Terus kata mamaku, “Kalian gimana janjinya dari awal sama Mama?" Gitu. "Kan kan Mama bilang, jangan boncengan," gitu kan. "Kalian boleh pacaran tapi jangan boncengan. Nanti kalau orang orang sekolah lihat, gimana," gitu kan, "Mama yang dipanggil ke sekolah", gitu kan. Terus, udah tuh, akhirnya, eee, dikumpulin lah, tuh. Aku sampai dipanggil. Aku kan rumahnya udah misah ya, sama mamaku, kan. Aku sambil dipanggil, Kak. “Eee, Kakak ke rumah dulu," gitu kan. Ya udah, aku ke rumah, tuh. Udah ada ayahku, semuanya udah ngumpul, deh. Terus, ternyata.
Iya, betul. Mmm. Jadi, kalau biasanya itu, kalau ada masalah atau konflik tuh, biasanya dijadiin satu dulu, gitu ya? Jadi dikumpulin buat, eee, saling
Mhm. Iya, bener. Jadi, bahkan, eee, untuk pembicaraan hal-hal penting, kayak contohnya, aku ngambil jurusan apa nih, pas kuliah. Nah, itu kita dikumpulin dulu semuanya, Kak.
Mmm.
Kayak gitu sih keluargaku, biasanya. Iya, bener, kayak semacam forum gitulah. “Ayo kita kumpul dulu nih, Kakak mau bik eee, mau pilih jurusan apa,” gitu-gitu. Nah, itu bukan ke orang tua doang, tapi adik-adik aku juga dengerin, gitu.
Oh, jadi ada ritualnya gitu, ya, kayak ritual. Iya, oke oke.
Nah, terus, pas kejadian mereka nih kita balik lagi nih ya, Kak. Pas kejadian mereka ketem kan aku akhirnya datang, tuh, “Ada apa ini?” Gitu, kan. Kata ayahku, “Ini, Kak.” Dijelasin lah situasinya. Terus aku ketawa-tawa dong, karena ini lucu banget. Maksud aku, biasanya kita nggak pernah ada forum yang membahas tentang hal-hal yang kayak gitu, gitu lo. Maksudnya, bahasnya tuh penting, gitu. Kayak karirnya ayahku yang gitu.
Oke. Ya. Iya. Tapi, kalau kamu sendiri, gimana? Biasanya kan itu kan, suasananya berarti tegang, ya. Itu kamu biar, eee, lebih rileks tuh, gimana menghibur dirinya?
Eee, s sebenarnya sih, yang sering menghibur sih, adik aku yang cowok. Soalnya adik aku yang cowok ini kan, eee, suka ngelawak anaknya, ya. Jadi kayak, dia itu emang paling lucu lah, gitu, di antara semua keluarga aku, gitu. Jadi yang kayak entah tiba-tiba, eee, apa, interjeksi, gitu. Kayak, “Oh, masa iya?" Gitu-gitu, kayak kayak, apa namanya, biar nggak terlalu tegang, gitu. Iya, soalnya waktu aku mau nikah, juga ada, apa namanya, ada forum juga, kan. Kayak, “Kakak serius, nih?” Gitu-gitulah, ditanyain. Nah, itu adik aku, yang cowok itu suka ngeledek-ngeledek gitulah. Nah, itu sih, dia yang bikin kita jadi nggak tegang. Tapi, karena kemarin
Heeh. Mmm, mhm. Oh, jadi dia kayak, biar suasananya nggak tegang, gitu, ya? Nah, kalau untuk forum kayak gitu, biasanya, dilaksanain tuh kayak, benar-benar kayak dalam 1 tahun beberapa kali, atau, mmm, kayak, ya udah, tiap ada kepentingan aja langsung dikumpulin. Dan itu bisa kayak 1 bulan bahkan kayak 2 kali, gitu?
Ya? Mmm, bener, Kak. Tergantung ada kepentingan pokoknya kalau misalkan ada sesuatu yang memang harus dibicarakan bareng-bareng, itu pasti mau sebulan 2 kali juga, kita harus kumpul, gitu. Bahkan, kalau misalkan, ini kan kondisinya, adik-adik aku kan, sama adik aku yang cowok ini, kan jadi sempat, eee, bertengkar tuh, berapa lama, ya. Sebulan ada, gitu, nggak saling sapa, gitu. Sebenarnya, adik aku yang cowok sapa, sih. Cuma, adik aku yang cewek ini mungkin ada rasa kesal, gitu kan. Kayak, gara-gara ketemu sama abang nih, gitu kan. Dia jadi kayak kesal gimana
Mmm, oke. Kalau kalau ka diri biasanya kalau ada konflik, kayak contohnya tadi, eee, adik-adik ya, kayak melanggar apa yang dijanjikan ke Mama, gitu. Eee, biasanya kamu ikut menengahi atau malah jadi pendengar yang baik, nih?
Mhm. Kalau aku sih, eee, menengahi, ya. Soalnya, aku nggak mau nih, Kak. Kalau aku biasanya kayak gini, sih, ini aku pribadi, ya. Kalau misalkan ada salah satu yang salah, gitu, terus kita ada forum gitu, kan. Biasanya kan, mama aku yang bagian, eee, apa namanya, ngasih tahu, nih, “Kamu tuh, gini gini gini,” gitu kan. Nah, aku tuh, bagian kayak, “Nggak, Ma. Ntar dulu, Ma. Tenang dulu. Kita dengerin dulu penjelasannya,” gitu. Jadi aku
Mmm, yah. Jadi kayak ikut menenangkan, ya?
iya, gitu. Jadi, aku tuh bagian aku bagian situnya, sih. Kalau adik aku yang cowok kan, kayak sering yang humor-humornya itu, nah, biar nggak tegang, gitu, sih.
Tapi kalau kalau lagi memanas, nih. Itu kan, biasanya emang udah benar-benar serem, ya, kalau memanas. Biasanya yang kamu lakuin apa, nih, biar tetap tenang?
Nah, biasanya kan, adik aku yang cowok, yang suka humor itu kan, eee, apa namanya, sering ini ya, sering ngelawak, gitu ya, kalau kita lagi ada forum gitu. Tapi, kalau misalkan dia yang, eee, ada masalah, kita jadi nggak ada yang, ngelawak dong, Kak. Nah, itu, jadinya memanas banget, kan. Nah itu, biasanya, itu bener-bener kita tuh, sama sekali nggak bisa ngomong apa-apa gitu, lo, Kak. Jadi, kayak kita diem aja, gitu. Karena, kita biasanya ngandelin dia untuk, biar kita nggak terlalu panas, kan. Kita jadi bingung gitu, lo, gimana nih biar nggak terlalu panas, gitu. Tapi, untungnya, orang tuaku tuh, nggak yang terus-terusan untuk, eee, marah gitu, ya. Kalau misalkan mau ngasih tahu, ya udah, ntar kalau udah selesai, ya udah. Ntar lama-lama, eee, "Ya udah, lain kali" kayak gitu sih, biasanya. Jadi, mereka sendiri sih, yang mengurangi, eee, panasnya, gitu.
Oke. Oh. Heeh heeh. <chuckles> Mhm. Mhm. Tapi pernah nggak sih kayak, eee, kamu tuh kayak minta maaf duluan, gitu? Dan, eee, di situ juga, akhirnya kayak maaf-maafan gitu. Padahal sebenarnya, kamu tuh nggak salah. Tapi kamu kayak berusaha, "Ya udah deh, aku minta maaf duluan aja," gitu.
Iya, biasanya kayak gitu. Yang diajarin sama ayah aku tuh, mmm, apa ya, terutama ke adik, atau adik ke kakak, gitu ya. Jadi, mau salah mau enggak, udah, minta maaf duluan aja. Kayak, ayahku selalu bilang, gitu, kayak, kalau misalkan kalah kan bukan berarti kalah, gitu Kak eh, apa namanya iya, gitu kan. Kalau salah kan, bura bukan berarti kalah, kan. Jadi kita harus harus inilah, harus ngalah lah sama, eee, saudara, gitu. Entah adik ngalah ke kakak, atau kakak ngalah ke adik, itu sama aja, kata ayah aku, gitu sih, biasanya.
Iya. Saling iya. Mmm. Tapi gimana nih, konflik keluarga membentuk cara kamu menghadapi masalah di luar rumah? Kan pasti, eee, ada dong masalah-masalah kayak gitu. Apakah juga akhirnya bikin forum untuk menyelesaikan masalah, atau gimana nih, biasanya?
Nah, kebetulan, eee, waktu aku kuliah, itu, eee, apa ya. Bukan bukan bagian dari kuliah aku, sih. Maksudnya, kos-kosan aku. Itu s cara menyelesaikan masalahnya sama persis, Kak, sama keluargaku. Jadi kita kalau misalkan ada, entah kan kita biasanya, kalau di kos-kosan itu, ada peraturan-peraturan tersendiri, kan. Entah ada barang yang hilang atau, eee, makanan yang hilang. Nah, itu, kita biasanya kalau misalkan ada yang ketahuan banyak, eee, kehilangan sesuatu, pasti dikumpulin tuh, ditanyain, "Ini ke mana? Ada yang mau jujur, nggak?" Gini, gitu. Biasalah, kayak gitulah. Kayak gitu sih, Kak, dulu.
Mmm. Iya. Tapi, akhirnya ada yang jujur nggak tuh, di kosan?
Ada, ada yang jujur. Tapi, jujurnya nggak berani langsung. Dia ngomongnya nggak langsung, jadi pas udah selesai forum, eee, kan, waktu itu, kakak tingkat aku bilang, "Kalau bisa, eee, ngomong aja sama aku nggak papa, nanti aku yang mewakili kamu," gitu kan. Nah, akhirnya ada tuh temen waktu itu, temen angkatan aku, jujur, gitu, kalau dia yang butuhlah, gitu. Akhirnya kita ngerti, sih. Gitu sih, Kak. Forumnya sama persis sih, jadi kalau ada masalah, pokoknya ketemu, lah.
Oh, gitu. Mmm. Nah. Tapi, gimana nih, cara kamu membangun kepercayaan kembali setelah konflik besar? Pasti pernah dong, mengalami konflik besar, ya, di antara, eee, keluarga itu, buat menyelesaikan konfliknya. Nah, itu gimana biar, eee, membangun kepercayaan kembali?
Kalau untuk aku, aku tuh, bukan tipe orang yang, apa namanya, selalu ingat-ingat kesalahan orang, gitu ya. Tapi, adik aku sih, yang agak sulit nih, adik bontot aku. Karena, eee, meskipun udah minta maaf, tapi ada rasa-rasa canggung, gitu lo, Kak. Jadi, untuk balik iya, balik ke, apa, kondisi seperti awal itu, eee, agak lama. Jadi kayak sampai seminggu, 2 minggu dulu, gitu. Tapi, aku sama adik aku yang cowok itu tipe yang, eee, ngajakin lah, ngerangkul, gitu. Cuma, adik aku yang bontot ini, emang agak gengsi lah, istilahnya. <chuckles>
Iye. Mhm. Hmm, jadi kayak agak berubah, ya? Wah, i lama sih, ya. Mhm. Mhm. Iya. Nah, kalau lagi di posisi penengah, ya. Kamu gimana sih, ngerasain berada di posisi itu? Itu kan karena, eee, agak serem juga, ya. Kalau salah langkah nanti ini, apa takut malah jadi tambah, eee, membesar ya, masalahnya. Itu gimana, tuh?
Bener, bener banget, Kak. Iya, bener. Soalnya, eee, aku pernah di posisi kan aku emang selalu jadi penengah, ya. Aku pernah di posisi, aku tahu kejadian sebenarnya, tapi demi kebaikan, eee, aku nggak perlu melebar gitu, lo. Jadi, aku kayak, nyimpen sendiri, gitu lo, Kak. Itu itu bener-bener iya, itu bener-bener, apa ya, jadi kepikiran terus buat aku. Karena, aku nggak boleh ngasih tahu ke pihak ini, nih. Tapi, kalau aku nggak ngasih tahu, kasihan gitu lo. Tapi, akhirnya aku nggak kasih tahu, karena emang demi kebaikan, kan. Jadi kayak, "Demi kebaikan, jangan ngasih tahu ke dia, ya," gitu. Udah diwanti-wanti, gitu, sama keluarga aku, gitu, sama orang tua aku, "Jangan kasih tahu adik ini ya," gitu. "Ini demi kebaikan dia, gitu." Meskipun aku gimana ya, itu itu yang sulitnya jadi penengah, sih.
Mmm, oke. Oh, jadi biar tahu sendiri dulu, gitu, ya, kayak disimpan. E Heeh. <chuckles> Heeh. Mhm. Oh. Mmm, mhm mhm. Pernah nggak sih, konflik keluarga, malah justru bikin kamu lebih dewasa secara emosional, ya. Karena kan, tadi kan juga selalu dikumpulin nih, kalau ada masalah gitu, gimana, nih?
Eee, biasanya emang dari kecil sih, Kak. Kan, kita kan, selalu ada semacam ritual gitu, ya, kayak, eee, kumpul bareng, gitu, kalau ada masalah kecil, masalah besar, gitu. Nah, karena aku anak pertama, jadinya aku yang selalu ditanya, gitu, dari aku kecil, nih. Entah aku berantem sama adik-adik aku, pokoknya selalu ditanya, "Jadi, menurut Kakak gimana, cara menyes menyelesaikannya?" Gitu-gitu. Jadi, itu ngebuat aku, lama-lama tuh, jadi, aku makin lama ngerasa kayak, makin dewasa, gitu. Karena, cara orang tua aku yang ngebentuknya kayak gitu, lo. Iya, lama-lama aku dewasa, gitu, cara "Oh, gini," gitu. Jadi, aku jadi makin ngerti. Makanya, itu kenapa, aku jadi sering menjadi orang yang penengah gitulah, kalau ada konflik di keluarga. Gitu sih, Kak.
Oke. Mhm. <chuckles> Heeh heeh. Oh, paham. Oh, jadi kayak dari orang tua juga emang selalu sabar dan selalu menyelesaikan dengan kepala dingin, ya? Kayak membuat forum gitu, ya?
Iya, betul, ngajarin anak-anaknya juga kayak gitu.
Nah, tapi kalau misalkan yang adik nomor 2 tadi nggak, eee, ngelawak juga, agak kadang suasananya jadi agak ini ya, <chuckles> mendebarkan gitu, ya. Karena karena ketika dia yang disidang gitu. Wah, makasih banyak ya Ini udah mau, eee, ngasih, eee, tentang menyelesaikan konflik keluarga ini gimana caranya, gitu. Infonya bermanfaat sekali. Eee, sampai jumpa, ya. Sampai jumpa kembali, terima kasih.
Iya, bener. Jadi agak iya, tegang juga sih, Kak, bener. Iya, bener. Tegang juga. Iya, Kak, sama-sama. Iya. Sampai jumpa!